'Yung ingredients na Pinoy talaga 'no?
Mm, sa'tin lang, 'yung mga kalamansi kalamansi walang ganiyan dito, eh, lemon-lemon lang.
Mm, siguro ang kangkong niyo po ay hindi ay I mean ang sinigang niyo po ay hindi kangkong, spinach. <laughs> Wala lang po, kasi siyempre sa teknolohiya natin ngayon alam niyo po 'yung mga ang hindi talaga mawawala diyan ay 'yung mga sinigang, tapos 'yung kulang-kulang na ingredients na niluluto natin pero nakaka-miss po, mm. Kaya ang sarap lang din po pag-usapan 'yung mga ganitong memories po, 'no. Alam natin na hindi na siya, um, mangyayari 'yung I mean hindi po sa hindi mangyayari, kumbaga ang sarap lang balik-balikan, mag-reminisce 'yung dating kayo. Pero siyempre dahil nga tumatanda na tayo may kanya-kanya na tayong buhay. Ang matutulong nalang na mm.
Spi <chuckles> Oo, totoo. <laughs> Mga gano'n lang. Oo. Mm. <laughs> Tama, oo. Mm, oo naman. Hmm. Mm. Mm, totoo. Mm. 'Yun nga, yun 'yung mas masaya kasi Mm, naggo-grow ka pero malungkot at the same time, kasi nga, alam mo 'yun, 'yung lalo na 'yung mga childhood memories, 'di ba? Nung kumpleto pa kayong magkakapatid. <chuckles>
Mm. Yes, totoo. Mm, totoo. Alam niyo po mai-share ko na lang din, ha, kasi may kapatid din po akong alam niyo po 'yun, wala dito sa Pilipinas. Ito po 'yung kapatid ko na 'yun pinaka-favorite ko po kasi nagkakasundo talaga kami sa kalokohan. Simula no'ng umalis po siya, alam niyo po 'yun na parang, para kang nag-back to zero, back to zero po na, marami kang nami-miss na ginagawa lalo na 'yung pagkain, 'yun 'yung hilig naming magkapatid, eh, kumain, mag-try ng iba-ibang putahe o ano man kaya nafi
Mm, nakaka-miss lang. Hmm, sige. Mm. Hmm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Hmm, ang sad naman. <laughs>
Kaya nafi-feel ko po kung ano man 'yung, ah, mga pinagdaanan niyo din po siyempre. Pero 'yun katulad nga po ng sinabi niyo, hindi kasi kayo maggo-grow kung palagi kayong nasa isang lugar na magkasama, gano'n.
<laughs> <clears throat> Mm. 'Yun nga. Oo. Mm, tsaka kapag may mga kanya-kanyang family minsan pag alam mo naman sa'tin 'di ba. Minsan ang gulo din kapag sa iisang lugar lang nakatira, minsan talaga 'yung iba pinipili na hindi naman sobrang layo 'yung dumidistansiya lang ng konti para magkaroon ng privacy, 'di ba?
Kaya. Yes. Bahay, yes. Mm. Mm. Mm, mm tsaka 'yung kultura po kasi nating mga Pinoy alam niyo po 'yun na kapag nag-asawa na, nag-anak na, parang hindi na lumalayo do'n sa mga magulang. Parang magkakasama na sa bahay gano'n kaya medyo magulo. <laughs>
Oo. Kaya nga, 'yun nga. Mm, kami naman nasobrahan naman, nasobrahan naman kami ng layo. <laughs> Kasi 'yung mga magulang ko nasa Manila, ako nasa ibang bansa, 'yung isa kong kapatid medyo nasa Cavite, may isa akong kapatid nasa Mindanao so ang lalayo namin.
Talaga 'yung, okey po. Okey. Mm. Mm. Mm, talagang sobrang layo kaya 'yung 'pag nagkikita kayo talagang dapat schedule talaga malayo palang. <laughs>
Nasobrahan ng layo, mm. Mm, tsaka susulitin talaga.

Hmm. Pinagdaanan ko rin 'yan, oo. Kasi bunso ako sa fami
Ayun, pero kayo po? Hmm. Mm. Okey. Pareho tayo, pareho. Mm.
O na ma nauna ng umalis. <laughs> Nauna ng umalis yung mga nagsipag-asawahan na yung mga kapatid ko, ako nalang yung naiwan. Kaya ayun, hanggang sa magkaroon ako ng opportunity makapagtrabaho dito. So, although malungkot at mahirap, alam mo yun, para sa family na lang din. Di ba? Oo.
Mm. Okey. Mm. Mm. Yes. Mm. Para sa pamilya naman talaga yung ginagawa natin palagi, eh. Kaya nakakatuwa lang, pero la ano yun nga po, pa'no niyo ano, paano yung ibang pakiramdam kapag kumakain kayo ng pamilya niyo kumpara siyempre katulad niyan, malayo po kayo. Kumakain kayong mag-isa o may kasamang mga kaibigan o ano man?
Mm. Mm. Oo. Mm. Kasi di ba kapag pamilya yung kasama mo parang meron kang sense of comfort na hindi mo makukuha kahit gaano ka ka-close sa mga kaibigan mo. Kasi parang hindi mo kailangang magpanggap, di ba? Ka ikaw lang, just be yourself. Kasi kahit sablay yung sablay yung kuwento mo or may kanin sa gilid ng bibig mo parang okey lang, di ba? Kasi sa kanila, tanggap ka kung sino ka. Tapos parang kasi yun yung magic ng pagkain, eh, 'pag kasama yung pamilya lahat ng kabuuan mo talaga kasali. Di ba? Mm. <laughs>
Yes. Totoo. Mm. Mm. Mm, yes. Mm. <laughs> Yes, oo. Mm. Mm. Mm. Tama, agree ako diyan. Kahit yung ang simple lang ng kinakain mo pero ang parang ang sarap-sarap na niya kapag kasama mo yung pamilya mo tapos sasama-sama kayo. And i-add ko na lang din po, alam mo totoo po 'yan kasi siyempre mas masarap yung pagkain kapag kasama mo yung pamilya ko, hindi ko naman sinasabi na hindi masarap 'pag kaibigan o ano man. Pero kasi siyempre po, 'pag may kaibigan ka parang yun kailangan may limitasyon, may boundaries yung mga gano'n. Mer very demure yung kain, ganun. <chuckles>
Oo. Totoo 'yan. Mm. <chuckles> Oo, siyempre naman. Mm, totoo. Mm. <chuckles> Yeah, correct. <chuckles> Grabe ang sarap magbalik tanaw sa mga gan'tong memories, di ba? Natutuwa ako sa mga kuwento mo at nagutom din ako dun sa mga sinabi mong pagkain. <chuckles>
Ayun. Kaya ako'y nagutom. Kaya Totoo. Kaya maraming-maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo diyan. Yes.
Mm. Salamat. Kain na tayo after nito. Ingat din. <chuckles>

Um, kasi po sa totoo po buti na lang natanong niyo din, ah, tuwing weekend na lang kami mag-kakasama Sabado, Linggo. Pero 'yong nakaraang Mother's Day po, ayan 'yong May 12. Siguro po 'yon na lang 'yong last na, I mean ngayong May po yun yung parang pinakahuli na nagkasama kami na-celebrate namin 'yong magkakasama kami kasi, um, napag-usapan po naming magkakapatid na, kapag may mga ganap, lalo na pagdating sa mga magulang namin, mm, birthday o mga Father's Day, Mother's Day man yan, pili pilitin namin na alam niyo po yun kahit sa simpleng handaan, magkakasama kami.
Mm. Ah. Yeah. Mm. May okasyon, oo. Hmm. Oo. Totoo. Kahit yun man lang, di ba?
Mm, kasi hindi na bumabata yung ina at ama natin no. <giggles>
Ako din ganyan din, mm. Tama, tama. Ako namimiss ko yung ganyan kasi sa family, ako yung taga-coordinate.
Mm. Uy, okey po.
Kapag may mga okasyon, ako yung mag-paplano, magcha-chat ako sa mga kapatid ko. So na-mimiss ko siya ngayon kasi malayo ako, so gustuhin ko man na, alam mo yun na gawin 'yon, na makipagkita sa kanila, hindi pwede, mahirap, mm, kasi malayo ako. <chuckles>
Okey. Okey. Mm. Mm. Yeah, hindi mo na, hindi mo na magagawa, okey.
Hindi ko na magagawa, hanggang video call nalang kapag may okasyon, tumatawag lang ako, bati-bati. Tas pag magpi-picture, nasa cellphone lang nila ako, <chuckles> yung mukha ko nandun lang. Medyo nakakalungkot oo. Nakakalungkot at nakaka-miss na yung magkakasama kayong lahat.
Mm, mm. Okey. <laughs> Para lang masabi na kasama ka. Mm. Mm, totoo po yan pero alam niyo po, tutal na mag-kausap na rin tayo ngayon, parang nararamdaman ko yung lungkot sa inyo, o homesick. <giggles>
Mm. Oo. Hmm. <giggles> Oo totoo yan. <giggles>
Pero ayun nga po.
Pero malapit na akong umuwi actually magbabakasyon ako. This June. So parang sasakto sa Father's Day yun, feeling ko magkakainan ulit kami sa Father's Day na kumpleto na. Oo.
Wow. Yes. Okey. Parang et eto na. Okey eto na yung chance, eto na yung time onting tulog nalang po yan, talagang mag-bubunga lahat ng mga paghihirap natin.
Yeah. <giggles> Totoo yan. Mm, at na-mimiss ko na rin talaga yung mga pagkain sa'tin.
Pagkaing Pinoy. Totoo, okey. <giggles> Nakakatuwa naman po kasi talagang, malayo man tayo sa lugar kung saan tayo lumaki o pinanganak pero yung puso talaga natin pang pusong Pinoy talaga yan. <giggles>
Yung mga lutong Pinoy oo, nakaka-miss talaga. Mm. Oh. Siyempre, mm. Kahit dito eh, naghahanap talaga kami ng mga kainan na Filipino kahit malayo pa yan kahit medyo mahal. Alam mo yun ma ma-satisfy lang yung cravings, nung pagkain totoo mm.
Mm. Mm. Okey. Na makakain ka? Pero ano po bang pagkaing Pinoy yung pinaka pinaka-masarap o favorite niyo po? <giggles>
Hmm.